أنا كنت عايزِك تحكِ لي كده، أنتِ وقتِك ويومِك عمومًا بتنظميه إزاي كده عشان تحسي إن عندِك نشاط؟
هوأنا باحاول قدر الإمكان إن أنا أظبط نومي، إن أنا أصحى بدري وأنام بدري، بس طبعًا مش كل يوم باعرف أظبطه يعني، بس طبعًا أنا في مواعيد مواعيد صحيان هي الأساسية عندي لازم حتى لو نايمة متأخر باصحى فيها، ف بالتالي باحاول بقى عشان أبقى كويسة ومودي كويس طول اليوم لازم أنام بدري لإن أنا باصحى من الساعة 6:30 يوميًا فمحتاج آ اتفضل.
ممتاز. إمم. حلو أوي. أنتِ آه، كملي لأ لأ أنا عايز أسمعِك.
أنا محتاجة بس بابقى محتاجة إن أنا أنام، يعني بس طبعًا يعني مش مش باعرف أنام النوم اللي أنا نفسي فيه يعني بابقى نفسي أنام أtarget كده إن أنا أنام الساعة 22:00 مثلًا لما بانام اليوم اللي أنا بانامه الساعة 22:00 آآ، لأ حرفيًا باصحى باحس إن بسعادة أحس إن أنا كده آآ
آه. طب أنتِ إيه اللي ب أصلًا بيخليكِ إن أنتِ ما تحاوليش كمان ال يعني إنك ت تنامي الساعة 22:00؟ يعني إيه اللي بيخليكِ ما تناميش الساعة 22:00 أو ما تناميش بدري؟
آآ، التزامات بقى الشغل، أنا باشتغل مثلًا freelance، ما ما باعرفش إن أنا أخلص في وقت محدد، ساعات باضطر بقى إن أنا يبقى في أي حاجة عطلتني، فبابقى عايزة أخلص شغلي، فباضطر ممكن أقعد بقى لحد الساعة 00:00 01:00 فبالتالي ما بانامش إلا 5 ساعات، ساعات 4 ساعات ونص كده، فالموضوع بيبقى مرهق جدًا يعني.
كويس. جميل. إمم. أنتِ يومِك بطبيعته أصلًا ملخبط بسبب الشغل، والّا آآ في حاجة تانية غير الشغل بتخليكِ إن أنتِ مش مندمجة كويس، أو مثلًا، عندِك لخبطة ب يعني، من غير سبب؟
آآ، لأ، هو الشغل أكتر حاجة ملخبطاني يعني، الصراحة إن أنا ما ليش موعد محدد للشغل. آآ، ليّا صحيان محدد لإن أنا لازم أصحى 06:30 عشان الولاد والمدرسة والحاج فلازم أصحى كل يوم شِئت أم أبيْت لازم أصحى في نفس الميعاد. إنما النوم بقى في ميعاد محدد دا هو اللي م يعني لأ.
إمم. كويس.
ما بيحصلش يعني.
أنتِ النوم آآ النوم محدد في وقت معين كroutine ده مش بتعرفي تعمليه أساسًا. طيب، حاولتِ مثلًا إن أنتِ تمشي مثلًا على جدول أو تضبّطي شوية حاجات كده مع حد، أو يكون ح في حافز إن أنتِ تعملي كده؟
آه، باحاول. بدأت أحاول، لإن أنا بدأت أحس إن بقى عدم نومي ده مأثّر على كل حاجة، م مأثّر على فعلًا جودة حياتي نَفْسها، فبقى لي فترة بقى بدأت أحاول إن أنا لأ أنا لازم أنجز الشُغل اللي ورايا بدري، لازم إن أنا أنهي كل حاجة على الساعة 21:30 22:00 بالكتير، بحيث إن أنا يبقى لي وقت إن أنا جسمي يرتاح، علشان بالتالي تاني يوم أبقى كويسة يعني.
آه، حلو. أنتِ بالنسبة لحوار شُغلِك ده بيأثّر عليكِ أنتِ ر حاسّة إن أنتِ إنتاجيتِك مثلًا قلّت عن الأول، أو حاسّة بإن أنتِ ما بقيتيش بتعملي مثلًا بنَفْس الكفاءة اللي كنتِ بتعملي بيها زمان؟
آآ، بصراحة آه، خصوصًا إن أنا شغّالة شُغل تاني يعني على تبع Application معيّن كده، فده محتاج منّي بقى إن أنا لازم أركّز في الجودة بتاعة ال المحتوى اللي بيظهر قدّامي، وأركّز بقى إن أكون مثلًا ماشية على الRules بتاعة الPolicy بتاعة الApplication والّا لأ محتاجة أشوف مثلًا في أي فالموضوع بيبقى ضغط عصبي جدًا عليّا، إن أنا محتاجة أركّز لازم أركّز 100% تركيز.
كويس أوي. ممتاز.
فالموضوع فأي لأ ال الQuality بتقِل يعني أنا عدم نومي، مخلّيني ممكن تبقى الحاجة قدّامي كده أنا مش شايفاها، يعني أنا مش شايفة إن في تجاوز للRules مثلًا، مع إنّها واضحة، بس أنا عشان مش نايمة.
إمم. أنتِ هو ده شيء ممتاز، أنتِ بتحسّي إن أنتِ عندِك تهنيج كده، أو زي Lag مثلًا بدون سبب، عشان أنتِ بس مش مركّزة.
آه. بالضبط، باحس إن أنا عارف، م مفتحة عينيّا بس أنا نايمة، يعني أنا مخي نايم فيعني
<laughs> آه، آه. طَب أنتِ لمّا بتحسي بكده يعني أو بتحسي إن أنتِ تايهة عمومًا، بتعملي إيه بقى عشان تلاقي نفسِك تاني أو ترجعي بسرعة؟
باحاول أنشّط نفسي بقى بأي حاجة، أقوم قايمة من مكاني على طول، إن إن شاء الله أتمشى كده حوالين المكان، آآ، أ أغسل وشي، أروح أشرب قهوة كده تفوقني، ما هو لازم لإن أنا التركيز هو الأساس بتاع الشغل. فباعمل أي حاجة، إن شاء الله أسمّع أغنية كده تفوقني، تطلعني من mood النوم اللي أنا في، أكلم حد في التليفون، أهزر شوية.
زي إيه مثلًا؟ حلو. ممتاز. أكيد طبعًا. حلو أوي.
إمم، فالحاجات دي بتفرِق.
طَب أنتِ إيه أكتر حاجة صغيرة مثلًا بتحسسِك إن أنتِ يعني بالراحة، بتحسسِك بإن أنتِ نفسيتِك كويسة، بت بتجدد فيكِ الmood، ح حاجة من ضمن الحاجات اللي بتعمليها، يعني تكون مقربة جدًا لقلبِك.
في حاجات في الشغل، وفه حاجات في ال يعني في الشغل لو أنا قعدت مثلًا كلمت حد، أو مثلًا قعدنا هزرت شوية أنا وزمايلي، آآ، شربت القهوة معاهم مش عارف إيه، لأ، باطلع من الmood وباحس ب يعني باعمل refresh كده لنفسي كويس. آآ، لمّا باروّح بقى وأخلص كل المهام اللي عليّا، وألاقي نفسي خلصت كل حاجة بدري، والولاد ناموا، يا سلام ده بقى ال يعني باحس براحة كده، لأ لازم أقعد شوية كده أباجورة، أش أولع شمعة هادية. آه، لو هاقعد بس كده إن أنا أبُص للسقف حتى بابقى سعيدة جدًا يعني باحس ب إنجاز عظيم.
جميل. آه. إمم. ده بالنسبة لِك إنجاز. آه. <laughs> أنتِ طيب حاولتِ إن أنتِ تشوفي إنجاز كده قريب جدًا، زي مثلًا النوم بتاع الأولاد ده، هل في إنجاز معيّن ماشية عليه، زي مثلًا بتتعلّمي مهارة جديدة، آآ، في routine معيّن بتحاولي تعمليه وبتنجزي فيه ف يعني، جدول ممكن تكوني بتمشي وتعملي عليه مثلًا صح كُلّ ما تكوني، آآ، عملتِ فيه جزء أو حاجة يعني، في حاجة معينة بتحفزِّك؟
بصراحة أنا فاشلة في موضوع الجداول ده أوي، وما باحبش حاجة تقيدني، أصلًا يعني أنا أنا شخصيّة ما باحبش أحس إن 1 زائد 1 بيساوي 2 أحب أعمل حاجة صح جدًا بس بطريقتي، مش لازم تبقى كُلّ يوم زي الت اليوم اللي قبله، مش لازم إن أنا لأ، مجرّد ما باعمل مثلًا إن أنا هاعمل 1 2 3، باحس إن مودي بقى وِحِش جدًا، إن أنا حاسّة إن في عبء على قلبي، آه، أنا شخصيّة ما باحبش إن حاجة تحك تحكمني، يعني باحب الحريّة، أعمل حاجة بحريتي، إنّما ما أعملهاش أبقى مثلًا 1 2 3 وأصحّح على الحاجة، لأ، الإحساس ده بيخ بيخنقني جدًا، جدًا، وما باعرفش يعني ما باعرفش أمشي عليه، مع إن أنا ممكن بانسى كمان وأبقى محتاجة أكتب حاجات عشان أفتكرها، <chuckles> بس أمّا باكتب الحاجات
تمام. ياه! للدرجة دي. إمم. بتحسي طَب إن ال النواقص اللي عندِك دي، يعني إيه اللي ممكن يعوّضها إيه اللي ممكن يسهّل عليكِ الدنيا أكتر نوتة مثلًا، حد من صاحباتِك يتكلم معاكِ، آآ، بتحسي إن الأمور بالنسبة لِك أحسن، آآ إيه الموضوع بالنسبة لِك اللي حاسة إن هو ممكن فعلًا يكون بيشِدّ معاكِ من وزرِك في الأمر ده، يعني، بياخد بإيدِك كده؟
أنا باساعد نَفْسي بنَفْسي صراحة، بس يعني أنا عارفة الحاجات اللي بتبسطني، وعارفة عارفة الحاجات اللي هي بتأثَّر على يومي كله. فيعني عارف، عارفة نقاط ضعفي. يعني أنا باقول لك من أُولى الأسباب عندي لما قبلها بيوم ما أكونش نايمة كويس. فاليوم التاني مهما حاولت أو مهما اللي حواليّا حاولوا أنا مش هابقى مبسوطة، وكل حاجة هاعملها بجودة مش كويسة. عشان كده هو
زي إيه طيب؟ آه. أنتِ بالنسبة لِك النوم مترتب عليه يمكن 99% من من حركاتِك أو من الactions اللي بتعمليها تاني يوم؟
100% 100% حرفيًا <laughs> يعني بُص أنا عندي ساعات ما آكلش، ما فيش مشكلة نهائي. لو قَعدت يوم كامل ما فيش لقمة دخلِت بطني ولا يِفرِق معايا. ما عنديش أدنى مشكلة إن أنا م تقول لي مش هتخرجي تغيّري جو لا ما فيش مشكلة. لو هتقول لي اخرجي والّا تنامي، أقول لك أنام يعني آآ آآ النوم هو ال رمانة الميزان يعني زي ما بيق
آه 100% كمان، آه. إمم، جميل. حلو أوي. <laughs> بالنسبة لِك يعني اللي هُم الحاجة اللي هي بتمزجِك أوي هي النوم.
<laughs> آه جدًا، مش أوي بس.
طَب إيه أكتر حاجة غيّرتِك فعلًا لشخص تاني؟ يعني حاجة بَقى كده بتعمليها خلتِك تحسي بفَرق معين في ف فترة زمنية مثلًا قصيرة، أو عادة حَسيتِ إن هي كانت كويسة جدًا معاكِ في فترة من فترات حياتِك.
لما سافرت، أنا قبل كده في مصر مثلًا كنت ممكن أنام 12 ساعة في اليوم. لأن أنا باقول لك اليوم ما أخرجش و وابقى حتى راحة بالولاد بالتمرين وأنا مش طايقة نفسي عايزة أنام مش عايزة أخرج في حتة، باحب القعدة في البيت جدًا، <laughs> يعني أقعد في بيتي كده قدام التليفزيون أتفرج على مسلسلي أشرب كوباية القهوة أبقى سعيدة جدًا، ف آآ، جيت جيت سافرت بدأت لأ ما ما فيش حاجة اسمها أصلًا أك يعني أما أنام 7 ساعات ده أعظم مرة نمت فيها من ساعة ما سافرت، ما فيش السبع يعني ال ال ال
كويس. <laughs> آه. حلو جدًا. كويس أوي أنتِ بالنسبة لِك دلوقتي ال7 ساعات بقى هو اللي نفسِك تحلمي بيه. <laughs>
ده ال الtop target بتاعي يعني زي ما بيقولوا، بقيت أس الحياة صحية شوية لأن الواحد آآ، يعني اتهد في السفر صراحة شوية إحنا ف
آه Okay. طب بما إنِك بتحبي النوم بالطريقة ال ال الجامدة دي، لو عندِك أنتِ مثلًا هنقول يعني حتقولي مثلًا حرية اختيار آآ، معينة لتنظيم يومِك، هتخلِّي النوم في أنهي أولوية فيهم؟ يعني في أنهي درجة من درجات يومِك في النوم؟
إمم. واحد طبعًا، <laughs> واحد بلا منازع، <chuckles> آه، طبعًا، طبعًا يعني أصل أنا لمّا ما انامش
<chuckles> ده اللي هو اللي هو بلا نزاع. على كده النوم بالنسبة لِك آه آه يعني النوم ده بيساوي الأكل يعني حاجة تانية.
هو النوم هو بالنسبة لي عارف ال البنزين اللي بيتحط في العربية، العربية من غير بنزين مش هتعرف تمشي، فأنا البنزين بتاعي النوم، أنام أدّي إنتاج عالي جدًا، يعني أنام أصحى أبقى مزاجي كويس تلاقيني كل حاجة في اليوم اللي أنا نمت فيه perfect يعني بال بالمسطرة زي ما بيقولوا.
كويس. امم. كويس أوي، طب أنتِ بخصوص النوم هل فيه مثلًا فترة معينة نمتِ فيها فترة قليلة بس كانت فعلًا كافية للنوم ده؟
جالي فترة كده كان عندي ضغط شغل، وكان عندي حاجات كتير باعملها وبانقِل، وف طول النهار بانقِل من بيت لبيت ومطالبة إن أنا مثلًا أخلَّص شغل الfreelance بتاعي، فكُنت بابدأ أشتغل الساعة مثلًا 22:00 23:00 على ما أخلَّص الساعة 04:00 مُضطرة أصحى الساعة 6:30 ص آجي مثلًا آآ أخطف لي نُص ساعة. فلقيت نَفْسي إن أنا بانام بمعدل قعدت مثلًا أسبوعين النقل دول بانام بمعدل مثلًا 3 ساعات في اليوم حرفيًا.
حلو أوي. ممتاز. إمم. آه، 3 ساعات ده طبعًا بالنسبة لِك أصلًا اللي هو يعني بُق كده. <laughs>
بس كنت أنا كنت حاسة إن أنا عارف في عالم تاني يعني أنا فعلًا مش واعية للدنيا اللي حواليّا بس ما كُنتش نايمة على نَفْسي برضه، كُنت بانجز، بس كُنت في دوامة، يعني اللي هو ما عنديش طاقة حرفيًا إن أنا أسمَع صوت حد. يعني أنا باعمل شغلي بالعافية. فكان طاقتي قليلة جدًا.
آه، للدرجة دي. إمم. الحاجات الحاجات طيب اللي هي بتحسسِك بالنشاط في يومِك عمومًا، يعني يكون عندِك power كده، حاجة تانية بَقى بتديكِ نشاط غير النوم طبعًا، ممكن يكون إيه مثلًا؟
إمم. المَشي. المَشي الصراحة بيطلَّع مني الطاقة السلبية جدًا. يعني لأ
آآ، مَشي كتير؟ والّا أ يعني مشي بمعنى كلمة أنتِ بتروحي ت السوق مثلًا آآ، بتتسوقي بتروحي شغلِك والّا مشي كرياضة، مَشي، مَشي؟
هو هنا المَشي ده آآ، أسلوب حياة، يعني أنا عشان أروح أركَب، لازم أمشي حبة، علشان أروح شغلي لازم أمشي من هنا يعني بامشي كتير، بامشي مثلًا يعني الأبل يعني الموبايل بيبقى محدد لي مثلًا المَشي اللي أنا مشيته. أنا في أيام مثلًا ممكن يقول لي مِشيتِ 10 كيلو، مِشيتِ 12 كيلو. ما هو أنا ما باحسش ما باحسش بيهم آه بس هو يعني إحنا عندنا الشركة عاملة موضوع معين كده آآ، قافلين الأسانسيرات وعاملين كل حاجة في حتّة. يعني مثلًا أنت ممنوع تُخُش الشركة بالموبايل. فعاملين لك ال ال الموبايل تحطه في الlocker تحت علشان يقول لك إيه أنتم بتشتغلوا وأنتم قاعدين على المكتب كتير فلازم تتحركوا. فأنا عايزة أنزل للموبايل أو هاخد break فلازم أنزِل الدور الminus، وأطلَع السِلِّم 3 أدور علشان أرجع شغلي تاني، وأرجع أنَزِّل فكل حاج حاجة في دور. فبنمشي كتير فاجي أبُص على آخر اليوم ألاقي نَفْسي مثلًا طِلِعت 10 أدور، مِشيت 10 كيلو أ أرقام أرقام من غير ما أحس طول ما أنا قاعدة في شغل
كويس. جميل أوي. 10 كيلو؟ ده في اليوم واحد؟ جميل. <laughs> آه، آه، آه، تمام. إمم. جميل أوي. أنتِ بالنسبة لِك طبعًا آآ، ده بتلاقي فيه عائد عليكِ، يعني الأرقام اللي بتعمليها دي بتحسي فعلًا بفَرق معين كده، لمّا فعلًا يعني بتمشي الأرقام دي أو كده، والّا لأ، بتقولي يعني م مش شايفة إن في فَرق في حياتِك؟
لأ جدًا، أنا أصلًا المشي والطلوع والسل أنا كنت الأوّل بابقى مستاءة جدًا وأقعد أقول إن هُم رخمة جدًا إن هُم يبقى قافلين الأسانسيرات كده. ويقول لك الurgent لازم تتمشى رياضة ومش رياضة الس السلم رياضة. فلمّا كنت فعلًا جه جه فترة بقى شغلوا لنا الascenseur لأن الجو كان حر وكنّا خلصانين يعني. فشغلوا الأسانسيرات. أنا اكتشفت إن أنا فعلًا الفترة اللي كنت باطلع السلم وأنزل السلم أكتر من 10 مرّات في اليوم دي، كنت باروّح آكل والساعة 22:00 دي أنا ما باحسش بالحياة. أنا فعلًا بانام، بانام نوم عميق.
كويس. جميل أوي. جميل. إمم. حلو أوي. آه.
آآ، ففعلًا اكتشفت إن طلوع السلم ونزوله هُم كانوا بيقولوا لنا دي حاجة مفيدة لصحتنا عشان شغلنا كله وإحنا قاعدين، ما كنتش مصدقاها بس لأ، لمّا قعدت فترة ما ما أطلعش وأنزل وأنزل في الascenseur وأطلع في الascenseur
تمام أوي. حسيتِ بقى إن هو ده حاجة يعني بت بتشكريهُم، يعني تشكريهُم عليها.
جدًا، فرقت جدًا في النوم. يعني فرقت في جودة النوم ما بقيتش أنام نوم عميق. بقيت أنام بصعوبة وب باصحى كتير.
آه.
فلأ لقيتها فارقة.
وده بالنسبة لِك أنتِ حاساه إن هو أحسن.
اللي هو أنهي؟
بإنِك ت مثلًا تنامي نوم اللي هو ال اللي بال اللي هو بصعوبة أو كده، ده شايفة بالنسبة لِك إن هو مش مش أحسن من النوم العميق أو والّا النوم العميق هو اللي أحسن؟
آه طبعًا. لأ، أنا عندي أنام 4 ساعات عميق، وما أنامش 8 نوم مُتَقَطِّع أنا باكره النوم المُتَقَطِّع ده جدًا.
آه. كويس.
فالمجهود صراحة الطلوع والسلم ونزول السلم والمشي وآجي ف فبيخلِّي فعلًا الجسم لأ، لازم تنامي أنت محت جسمك محتاج ينام، وبتنام، ي ما بيبقاش عندي طاقة إن أنا أمسك الmobile حتى، فطبعًا برضه حِتّة تَأثير الmobile دي فَرَقِت معايا جدًا، أمّا بامسك الmobile كتير، ما بانامش كويس. لمّا بقيت ما بقاش عندي طاقة، فبقيت أنام بقى، اتفضل.
امم. خلاكِ تنامي نوم جميل أوي. طب هو جميل. أنا كُنت عايز أقول لِك هو على سبيل الشغل زي ما أنتِ بتقولي كده، لو الشغل مرهق وبِيساعدِك في النوم. طيب أنتِ لو في شغل مثلًا مش ب مش مرهق زي دوّة ومش بيساعدِك في النوم، تفتكري حياتِك كانت هتبقى أحسن والّا كُنتِ هتحسي بكسل أكتر؟
امم. لأ هابقى كسولة. لإن ال يعني أعتقد إن إن البنات كُلَّها أصلًا بتحب البيت والكسل، يعني إحنا يعني لو شغل ما فيهوش م حركة وكده، هابقى إنسانة كسولة وأكيد طبعًا يعني. زي ما أنا كُنت في مصر مثلًا ما كُنتش باشتغل أصلًا، يعني كُنت قاعدة ومش عايزة أخرُج أصلًا من البيت.
آه كسولة. امم، طيب. حلو أوي. ده أنتِ عشان لسبب مُعَيَّن لكده يعني والّا عشان <chuckles> كُتُر الكسل اللي أنتِ حسيتِ بيه؟
لأ، أنا بيتوتية، يعني أنا ما أحبش ال الزحمة، ما باحبش أحب الحاجات البسيطة، أحب الحياة الهادية. يعني أنا لو قعَدت باقول لك أتفرج على مسلسلي الخاص بكوباية قهوة وأشغل شموع كده بروايح، دي قمة ده أحلى خُروجة في الدنيا بالنسبة لي، ما أحبش أخرُج أكتر من كده، آه والله دي حقيقة.
جميل أوي. <laughs> آه، يعني بالنسبة لِك الخروج أصلًا جوّا الشقة، <laughs> مش خروج.
بالضبط بالض أنا بيتوتية، أنا ما بازهقش، ما بازهقش من البيت، أنا باحس إن بيتي هو مملكتي صراحة، فما ب ما بازهقش من القعدة في البيت.
يعني أيوه تمام. أنا حقيقي يعني اتبسطت جدًا بكلامِك، ويعني كان نقاش دَسِم جدًا. فشكرًا جزيلًا ليكِ في كُلّ الأوقات.
وأنا كمان انبسطت جدًا، باشكُرك.
شكرًا جزيلًا.